Mhm, berarti emang dukungan, eee, lingkungan sekitar juga ngaruh banget, ya?
Oh, iya. Iya.
Heeh heeh, kayak misalnya tadi Mbak ke temennya gitu, dan mencoba untuk meyakinkan, "Jangan deh ke ke sini, li ilegal." Gitu. Itu kan sebenernya semacam dukungan supaya terhindar dari, eee, hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan. Meskipun dia emang kayak pasrah banget, gitu ya, heeh. Itu kan mulai emang akhirnya dianya jadi jualan pun, ya, emang karena
Heeh. Iya. Betul, iya, heeh. Betul. Iya, bukan menjerumuskan ya? <laughs> Ya. K karena memang mereka Betul.